Heeh, nah itu juga sering dilakuin tuh, heeh, soalnya emang kerasa kan. Eee ketika misalnya lagi kerja ataupun lagi, apapun kegiatan yang lain gitu, mmm, sebenernya lebih ke ngasih tahu, eee, ini aku jam 7.00 sampai jam 9.00, eee, ada kegiatan misalnya dengan, eee, apa, dengan anak-anak ya, eee, dan ini emang, eee, harus fokus, enggak bisa, eee, ada distraksi sama sekali karena, mmm, harus memutuskan sesuatu lah di situ. Nah itu udah bilang duluan tuh di awal jadinya, eee heeh.
Mhm. Oke. Mmm, lewat What WhatsApp ya jadinya. Oke.
Kalau misalnya ada apa-apa WhatsApp dulu aja, nanti kalau misalnya emang kerasanya darurat banget, mah, enggak papa sih, eee, kirim aja gitu. Soalnya kan mau gimana lagi kalau misalnya darurat ya. Mmm, harus cepet-cepet ditanganin gitu loh. Tapi ya, untuk si perjanjiannya ya seperti itu jadinya, eee, betul kata, Mbak, juga jadi kayak ada per misalnya pas di awal kasih tahu, dulu nih saya mau nge ini ngapain aja jangan dulu di WA atau jangan dulu ditelepon, eee, takutnya, eee, jadi kepotong gitu. Nah, itu aja sih paling ngasih tahu di awal lah ke temen atau chat ke siapa yang di rumah gitu.
Iya iya. Oke. Iya iya, paham. Iya. Jadi Heeh, jadi hanya pemberitahuan ya dulu ya, supaya enggak salah paham juga. Tapi nih, Kakaknya, ya, eee, lebih memilih, eee, chat, atau telepon atau justru, eee, ngobrol tatapan muka gitu janji di tempat gitu, gimana fisiknya gitu ketemu atau chat atau telepon?
Mhm mhm. Mmm, sebenarnya, eee, kalau untuk saya sendiri, kalau misalnya mau ngobrol yang hal-hal penting gitu, eee, lebih baik ketemu langsung. Heeh, mhm, misalnya, contohnya e kalau misalnya hal penting itu kayak, mmm, apa ya? Kayak, eee, ngobrolin, eee, 1 event.
Mhm. Seperti apa? Se ketemu langsung seperti apa tuh contohnya, kalau yang ketemu langsung?